Selon moi, ce qui crée vraiment, hem, le sentiment d'appartenance chez l'être humain. C'est, heu, d'avoir les mêmes repères, les mêmes habitudes, enfin voilà. D'avoir un point commun.
D'accord. OK, point commun oui ça parle totalement, d'accord dans quel sens par exemple?
Heu, le point commun, il a plusieurs leviers. Ça peut être, heu, vestimentaire. Ça peut être, heu, culturel, des goûts musicaux par exemple, ça peut être alimentaire, ça peut être lié au travail. Heu, on parle souvent au travail par exemple de l'esprit corporate. <chuckles> Hem, et bah du coup l'esprit corporate ça permet aussi d'entretenir le sentiment d'appartenance et effectivement comme tu le disais: «L'être humain, c l'appartenance c'est, heu, une caractéristique, heu, bah, propre à à à à à sa constitution».
OK. Oui. Heu, voilà, mais justement s Tu penses que c'est fondamental parce qu'on se reconnaît chez l'autre? Il y a quelque chose du domaine de, on fait partie d'une même groupe même inconsciemment qui se fait, ou alors c'est parce qu'on va avoir des sujets, heu, qu'on va pouvoir aborder avec cette personne parce qu'on se rassemble sur des points selon toi?
Mmh, intéressant selon moi c'est, hem, c'est parce qu'on a des points communs. On retrouve chez l'autre, heu, quelque chose qui est notre caractéristique, qui crée en fait, heu, l'appartenance, donc plutôt la 2, voilà c'est ça, c'est ça.
D'accord. Donc on se sent proche presque inconsciemment de l'autre quoi, et puis on peut, heu, en discuter et cetera, donc il y a quelque un peu ça rassemble peut-être ces 2 points là, et tu parlais alors des habits aussi par exemple. Alors qu'est-ce que ce serait, heu que pourquoi ce serait important par exemple qu'une collègue ait les mêmes habits que toi ou qu'ils ressemblent un peu?
Oui. Le Bah, heu, pe quand, heu, quand tu pa ouais quand tu parlais de du style, heu, vestimentaire. C'était c'était pas tant sur les collègues. Heu, c'était, heu, notamment quand on est plus jeune, heu, et que par exemple on est au collège, au lycée, je trouve que ce sentiment d'appartenance, il est lié vraiment au style vestimentaire parce que tout simplement c'est la 1re chose que l'on voit de l'autre. Heu, avant même de lui adresser la parole, d'où, heu, les apparences, heu, parfois on dit: «les apparences sont trompeuses» justement, et donc heu, quelqu'un qui a le style heu, je me souviens au lycée, heu, les personnes qui avaient le style gothique, c'était pas mon cas, mais au 1er abord, j'allais pas aller, heu, les aborder par exemple.
C'est vrai, mmh. Complètement. Tout à fait, ouais. Oui, oui.